Fíjate que últimamente me he sentido un poquito abrumado, ¿sabes? Porque, pues, ya tengo cierta edad, tengo 33 años, em, tengo mi carrera profesional, sin embargo, no la ejerzo, no la ejerzo debido al hecho de que yo, pues, tengo un trabajo remoto desde hace ya mucho tiempo, yo creo que ya va voy para 10 años que trabajo, eh, de manera remota, y la verdad es que me va mucho mejor que lo que ganaría yo en una empresa, ahí encerrado 10 horas. Gano mucho más, y aparte tengo más flexibilidad de hacer cosas, pasar tiempo con mi hijo, con la familia, salir, descansar, ¿no? tener los fines de semana libres. Entonces, por esa parte, al principio me estaba sintiendo un poquito mal. Justamente cuando llegué a los 30 dije: "¿Qué estoy haciendo? No tengo nada seguro, no tengo un buen puesto", ¿no? Empecé como que a pensar que que a lo mejor tener un buen puesto era sinónimo de de de ser feliz. ¿Sabes? Eso fue lo que yo pensé honestamente. Y pues me di cuenta que no, o sea, con el tiempo me voy pues, me pongo a pensar, o sea, a final de cuentas, lo que uno quiere es dinero, y lo que uno quiere es tiempo. Entonces, l llegué como que a esa conclusión de que de que tiempo y dinero es lo que, justamente lo que yo necesito. Y ahora que que estoy así, tengo un poquito de de de cosa, porque veo a otros amigos triunfar siendo ingenieros, estando aquí, estando allá. Sin embargo, también los veo que salen bien tarde, que entran a horarios inhumanos en la madrugada, y digo: "Es que yo no quiero ser así", si eso si si tener una carrera conlleva eso, o sea, honestamente, como que no es algo que quiera, ¿no? Ahorita estoy muy metido en en en estudiar japonés, me gustaría ingresar a la industria automotriz. Eh, combinando lo que lo que he hecho por los últimos 10 años, que son los idiomas, que es traducir, y y y la verdad es que las vacantes con trilingües en y precisamente con japonés, que aquí hay mucha industria japonesa, eh, se paga muy bien, y creo que a lo mejor si yo hago algo relacionado a los idiomas, que es lo que me gusta, podría podría ser muy feliz, ¿no? Entonces, como que por ahí me quiero ir, pero también de igual manera le he tirado bastante flojera a lo del japonés, que sí me gusta, que se me hizo sencillo, que creo que puedo hacerlo, pero de repente me salen deudas y salen cosas, y me estreso mucho que no tengo tiempo. O sea, prefiero descansar que meterme a estudiar el japonés. Entonces, me hace falta como consistencia. Ya ando un poco abrumado, un poco confundido, y no sé qué hacer, por eso vengo a ti a ver si me dabas un consejo.
Bueno, antes que nada, muchas gracias por acercarte a mí. Eh, tu situación me parece bastante interesante, ¿no? Es como esta combinación de, mm, un problema más bien de que tienes un trabajo en el que te pagan bien, pero no eres completamente feliz, y también tienes este este otro asunto de comparación, ¿no? De estarte comparando con las con tus compañeros, los ves viajando y todo. En ese sentido, ¿tú desde hace cuánto tiempo te has empezado a sentir así? ¿Es algo que es habitual desde que empezaste? ¿O por qué tú crees que que esto se ahora es más más de ma más notorio?
Quiero pensar que es por la por la edad, ¿no? Porque voy avanzando en la edad, me voy haciendo más grande cada vez. Te digo, tengo 33 años, o sea, mañana tengo 34, el siguiente 35, y y es como que también las empresas también te ponen un límite de edad en ocasiones. Es como el hecho de que no tengo sigo pagando renta, no tengo una casa propia, aún no tengo mi vehículo, y esas han sido decisiones que he tomado durante el tiempo por irresponsabilidades mías, cosas que sigo pagando a la fecha por por por haberme, eh, salido tanto del camino cuando cuando era más pequeño y que veía la vida muy fácil. Ahora veo que la vida no es sencilla. Terminé la carrera y dije, voy a agarrar trabajo, pero rápido. O sea, tengo las actitudes, teng tengo las aptitudes, este, para poder com comenzar con un perfil, ¿no? Y sí, tienes todo el perfil que quieras, pero no tienes experiencia. Entonces, esa experiencia es la que me ha costado trabajo. He visto trabajos con mi perfil, me han ofrecido trabajos y cuando me dicen, oye: "¿Conoces de este sistema? ¿Conoces de esto?" Pues, la verdad es que no. Entonces, ahí donde me me limito y digo, me urge tener como que esa esa experiencia. No quiero morir sin haber sin haber, este, ejercido la profesión antes de morirme. La verdad es que eso es lo que quiero. Pero, básicamente, lo que lo que me me me hace preocuparme, pues, es lo de la edad, ¿no? Yo creo que ya tengo estos últimos 3 años, te digo, empecé a los 30, como que esta crisis de los 30, y ahorita tengo 33 y digo, wao, o sea sea, no te digo que no tengo nada, o sea, este, no vivo mal, o sea, no tengo lujos, pero, pues, la verdad es que no me falta nada, tengo una moto, eh, tengo mis proyectos, tengo mis cositas, mi tele, mi microondas, mi estufa, mi refri, todo, o sea, vivo solo, o sea, no es que yo me esté muriendo y que sea un fracasado, no. Pero sí siento que que que que me hace falta, me hace falta poder ejercer. En ocasiones, luego veo gente saliendo de las fábricas, de las personas que están en RH, pues, o en oficinas, ingenieros, y digo, un día me encantaría ser así. O sea, no importa que salga tarde, pero algún día, o sea, codearme con con con este tipo de gente, con con con gente prof profesional, me refiero a profesionistas, pues. Este, sin sin sin hacer menos a absolutamente nadie, sino que, no sé, llegar a un punto en el que puedas decir, pues trabajé para esto, estudié para esto, tengo mis diplomados para esto, tengo los idiomas por esto, y y y no conformarnos con otra cosa. Y que cuando digo otra cosa, me refiero a estos trabajos que yo tengo remotos que, pues, la verdad es que no te piden ningún tipo de mm, de, certificación profesional, o sea, no te piden que seas ingeniero, aquí no estoy ejerciendo absolutamente nada, ¿sabes? Entonces, no sé, como que tengo esa esas ganas de poder de poder hacer eso, ¿no? Tener esta oportunidad en la empresa, de poder, este, ser parte de un grupo de profesionistas, de poder tener voz y voto en algunas decisiones, ¿sabes? Y pero por otro lado, pues vuelvo a lo mismo, está el hecho de que acá gano más y que <chuckles> y que tengo y que tengo mucho tiempo para estar con mi hijo, para hacer muchas cosas y no sé, estoy en un dilema terrible, terrible, terrible.
Sí, claro, entiendo completamente tu situación. Em, entiendo que que has empezado desde hace tiempo a sentirte así y, bueno, quizás podrías intentar, eh, irte metiendo poco a poco, ¿no? Volviendo al tema profesional de de ejercer la ingeniería. No sé, podrías intentar hacer un diplomado, algo que te vaya acercando a esas nuevas, em, esas nuevas actividades, ¿no? Que que has dejado de hacer. Em, eh, pasar 3 años, eh, sin ejercer es es un problema, ¿no? n ya no tanto por por el hecho de de no estar actualizado, sino también porque a uno se le olvidan las cosas, ¿no? Entonces, quizá lo que podrías, o yo te recomendaría que que hicieras es acercarte a las instituciones, a los colegios, para tomar algún curso, ¿no? Algún curso de las nuevas tecnologías, lo que se está haciendo, irte de a poco a poco empapándote. Y y bueno, no es no es que vayas a tomar una decisión radical de dejar tu trabajo, ¿no? Si no podrías hacer esto, un acercamiento y ver qué tal qué tal funciona, ¿no?
Claro, incluso he hasta pensado en tomar una una segunda carrera, una ingeniería, porque lo que yo tengo es una licenciatura, pero he estado pensando en querer hacer una una ingeniería, no sé, a lo mejor industrial, en metalurgia, todo esto que tenga que ver con la situación de lo automotriz, para que en algún momento con el japonés que quiero estudiar pueda combinarlo y que sea como que un gran valor agregado para la empresa: "Mire, él sabe de esto, sabe de proceso, sabe de ingeniería, pero también habla japonés, el inglés, ne necesitamos una persona así", ¿sabes? Esa es como que mi meta profesional. Y ya llevo tiempo, ¿sabes? Ya llevo desde los no, pues no no tanto, pero sí desde los 30, que tengo muchas ganas de de de meterme a estudiar otra carrera. Eh, recientemente una universidad de acá de mi ciudad abrió la modalidad sabatina, ¿no? Eh, de hecho, yo terminé mi carrera de manera sabatina, pero esta esta carrera tiene tiene, o sea, es una escuela de mucho renombre, ¿sabes? O sea, es una escuela que que pesa en un currículum. "¿De dónde saliste?", "No, pues de aquí". Entonces, digo, yo tengo los sábados libres, quizá puedo estudiar una ingeniería los sábados, ¿no? Y poder tener este ese ese ese certificado, ese título que me avale que salí de esa de esa de esa compañía, ere es de esta compañía, de esta universidad. También de ma eh, esta esta universidad te mete en bolsas de trabajo, o sea, puedes salir con trabajo de ahí, y como te digo, o sea, ya viendo el perfil de que mira, él ya sabe de esto, de esto, de esto, y tiene los idiomas, me parece que puede potencializar mi mi currículum de una manera brutal, y también tengo muchas ganas. Pero te digo, tengo esta falta de claridad en estas metas profesionales porque no sé por dónde empezar, no sé si meterme a estudiar, no sé no sé no sé no sé.
Sí, estás a estás un poco abrumado, pero, no me parece que o sea, me parece que tienes superclaro qué es lo que quieres hacer, ¿no? O sea, estás como viendo a futuro, te estás posicionando, trabajando para una empresa, hablando japonés. Entonces, quizás, más bien, dar este primer paso, ¿no? Ya ya sabes, ya te estás informando poco a poco, pero quizás necesitas un pequeño empujón, ¿no? Porque es más más eso lo que yo veo, que, em, que ya sabes, ya te informaste de la escuela, el renombre que tiene, lo que podrías llegar a aprender, lo que podrías llegar a a valer para una empresa, ¿no? Aprendiendo fu eh, japonés en ese sentido. Y bueno, yo creo que lo que necesitas tú más bien es es un pequeño empujoncito, ¿no?, quizá una palabra de alguien que te diga: "Hey, ve por eso, hazlo, sí, tú puedes". O quizás contárselo a un amigo, a tu familia, que te que te apoye, ¿no? Porque te falta poco, yo creo que solo es que, mm, vayas y te inscribas, porque la tienes superclara. No me parece que que estés tan tan perdido. La verdad es que a mí me me parece más que te hace falta solamente una un pequeño empujoncito de: "Tú puedes", ¿no?
Sí, sí, sí, en efecto, yo creo que voy a voy a tomar eso eso que me comentas. Tratar de de de hablar con alguien, con mis amigos, con la familia, para poder encontrar esta motivación y de esta manera poderme poder poder hacerlo. Yo creo que siempre todos requerimos de un empujoncito, ¿no? Todos requerimos de un empujoncito, y y yo creo que que que puedo encontrarlo. De igual manera, ahorita estoy como que queriéndome ahí enamorar de una muchacha. Entonces, creo que también eso podría podría ser de bastante, em, de bastante motivación, debido al hecho de que ella, pues, ella también ya tiene su carrera y todo, y tiene un buen puesto y demás. Entonces, no que me sienta sobajado, porque la verdad es que no. O sea, cada quien se dedica a cada cosa y y yo no tengo problema por ello, pero vuelvo a lo mismo, si es algo que quiero, o sea, sí. No es algo que yo ha hay gente que dice: "Ay, yo quiero estudiar nada más para obtener el papelito", no. Yo realmente quiero llevarlo a cabo. O sea, realmente lo tengo muy dentro, y y creo que que voy a buscar esa motivación de la cual me comentas para para para poder hacerlo realidad lo más pronto posible, y y dejar de perder el tiempo y sin n miedo y para adelante porque para atrás, ni en el columpio. Así que muchísimas gracias de verdad por por por el consejo que me diste, te agradezco mucho, y este, esperemos esperemos que pronto empecemos ya a tomar estas estas decisiones.
Al contrario, te agradezco a ti y, bueno, ha hay que escuchar a veces al al corazón, ¿no?, que le dice uno, le le dice a uno. Y, bueno te deseo mucha suerte con tu nueva relación y que tengas un buen día.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias, gracias, gracias. Nos vemos pronto.